あのですね、ちょっとないみがあるので、聞いていただけたりしないですかね？
はい。 ええ。 あ、どうぞおっしゃってください。
はい。ありがとうございます。あの、それがですね、ちょっと、なんか、自分のなんか、内面と、なんか、この行動っていうののギャップが、ちょっとあるんですよね。それをちょっと
はい。 はい。 うーん。
なんか、埋めたいなって思ってるんですよ。
ああ、え、例えばどんな場面でギャップって感じるんですか？
うん。 それがですね、なんか、こう、色々とやりたいことがあるから、お金を、こう、貯めたりしてるんですけど。うん、頑張ってこう、その、なんか、やりたいことのために頑張ろうみたいな感じでやってるんのに、それなのに、なんか、使う時に、なんか「え、使うのもったいない」みたいに感じちゃって。うん。なんか、使えないんですよ。
はい。 はい。 はい。 ええ。 うん。 ああ、はい。 へえ、え、ま、差し支えなければなんですけれども、ま、何をやりたいっていう感じなんですか？
うん。 うん。 そうですね。ま、例えばなんですけど、ちょっと、あの、旅行とかですかね。
ああ、なるほど。ん、じゃあ、あの、お金を貯めても、その、旅行には行かずですか？使わずっていう感じすか？
うんうん。 うんうん。 そうですね。ま、なんか、使ったとしても
はい。
もう、必要最低限だけしか使わなかったりとか。
うーん、ま、言ったら、あの、なんだ、お土産も買わず
うん。
なんか、こう、入場料いるところは入らずとかですか？
うん。 うん。 えっとですね、それが、ちょっと大きな、あの、金額を、もうケチケチしちゃうんですよね。
ん。 うーん。え、それはい、例えば、うん。
ま、例えばなんですけど、ホテルに泊まらずに
はい。
もう、健康ランド？健康サウナ？うん、そういったところでもう、ゴロ寝しちゃうとか。
ええ、はい。 え、<laughs> そうなんですか？
うん、なんか、そうなんですよ、ああゆったところだったら、え、1人2,000円ぐらいで泊まれたりうん、するのかな？2、3千円なので
うーん。 安いですね。 へえ。
で、もうそこでいいかなみたいな感じで、別に寝るだけだし、なんて思っちゃってうん。
ま、確かに。 うーん。 ま、でも、ね、行く前にホテルっていうのは取られないんですね。予約とかはされないんですね、じゃあ。
うん。 あの、そうですね、なんか、いざとなると、なんか、お金を使うことに罪悪感を感じちゃって
うん。 へえ。
使えなかったりするんですよ。 うん。
あ、でも、ね、それほど、あの、お金を大切にされているっていうことだとは思うんですけれども。
うん。 いや、でも、なんか、本末転倒と言いますか。なんか、「何のために頑張ってきたんだよ、私」って言いたいところなんですよね。
うーん。 うーん。 ああ、なるほど。でも、ね、使えない自分がいらっしゃるんですよね、一方では。
うん。 そうなんですよ。ほんとにもう、なんか、結構昔からある癖と言いますか、そういったところがあるんですね。
あ、じゃ、昔もそんな感じだんですか？お若い時とか、もっともっと若い時とかも。
うん。 はい。ほんとに仰る通りで。うーん、なんか
はい。
うーん、なんだろうな。なんか、使うために頑張ってるはずなのに、なんか、もう、貯めることに一生懸命になっちゃって。
はい。 うん。
なんか、これって私の思い描いてたものと違うな、っていうのを感じちゃうんですよね。
うん。なんでしょう。もうなんか、貯めるのことが嬉しいとか、お金が増えていくことがすごく嬉しいとかっていうのは、あるんじゃないですか？ね。
うんうん。あ、そうですね。それももちろんありますよ。でも、なんか、使うことに、なんか、すごくためらいが大きいんですよね。
うーん。 そのためらいが大きいと仰ったんですけども、どう感じるんですか。その使う時には。もったいないとかですか？
うん。 うんうん。 うん。え、なんか、使いたくない。せっかく貯めたのに、みたいな。うーん。
へえ。<laughs> あ、なんか減っていくのが、あの、ちょっと不安だとかそういうことですか？そういうことでもないんですか？
うわ。なんか、それもあるかもしれないです。
うーん。
うん。
そうなんですね。じゃ、まあ、お若い時からそんな感じだったということですよね。
ね、うん。 そうですね。結構あの、うん。思い返せば、小学生ぐらいの頃から、そういった気質っていうのはあったかもしれないですね。
うーん、でも、ね、とても、あの、無駄遣いせずに、で、ね、なんだろう、堅実に、なんか、こう、貯金が貯まっていくような、感じはするんですけれども。
うん。 うん。 うん。 ああ、まあ、そうですね。言われてみれば、確かにそうかもしれないんですけど。うん。なんだかケチケチしすぎて、貯めるだけ貯めて、なんか、あの世に行きそうで怖いんですよね。うん。ね、うーん。
うーん。 うんうん。 <laughs> うーん、ね。うんうんうん。でも、どうなんですかね。そんな自分が嫌なのか、とんとは使いたいのか。でも、すごく貯めたいのか。つこの、いくらまで貯めたら、自由に使えるんだろう、とかっていうのは考えたことありますか？
うん。 うん。 いや、そうですね。だいたい1億円ぐらい、もし貯めることができたら、なんか、解放されそうな気もするんですけど。
<chuckles> はい。 ああ、なんか分かります、でも。う-ん、でも。
うーん。や、そこまで貯めるの無理じゃんみたいな。
うーん。
もうもう、おばあちゃんになっちゃうよ、みたいな。
うーん。そしたらもうもうちょっとハードル下げるとか。
うーん。で、その頃には、ね。うん。 うん。 あ、金額をですか？
うん。 はい。
なんか、もう、うーん、安心できないっていうか、ほんと、なんか、使うと、「だめだ、減ってしまう」みたいな変な葛藤があるんですよね。
うーん。 ああ、でも、なんか、ね、ある程度貯めて減ってしまうと、不安な気持ちにはなりますよね、確かに。
あ、本当ですか。やっぱり人間ってなんか、こういう気持ちも持ってるものなんですね。
うーん。 持ってますね。で、よほどね、あの、自分がほんとに、あの、買いたいものとかが
うーん。うんうん。
あるのであれば、ま、ちょっと使う時はあるかもしれないですけれども。うーん、なかなか、その貯金が減っていくってのは、ちょっと不安の要素もね、あるとは思うんで。なんか、ね、ご自身がそうおっしゃるっていう気持ちはとてもよくわかりますね。
うんうん。 うーん。そうですね。うんうん。 うーん、そうなんですよ。 うん。 あ、ほんとですか。や、なんか、あんまりこれ、人には分かってもらえない、うん、ところが多いので。
はい。 ええ。
うん。なんかあんまり、理解できないんだろうなっていうふうに思ってましたね。こういう気持ちは。
いや。あるんじゃないですか。あの、まあ、皆さんおっしゃらないだけかもしれないですけれども。やっぱりほんとに
うん。 うんうん。「え、もう使いなよ」とか言われちゃいますね。
うん。 <laughs> どうどうなんでしょうね、その使った後。うーん、なんかすごくね。あ、減った。どうしよう。とか不安になるのであれば
うん。 うんうん。 うん。 うーん。
なんか、それを取り返せるものがあれあればいいですけれども。うん。その貯めるまでに、そこそこのまた使い切った後、ま、使う前までに貯めるまで。うん、ま、どれくらいかかるかなとか考えたりとか。で、そこはもう、取り返せるかなと思ったら、うーん、ちょっとそこら辺もね、なんか不安になるのかなっていうのは思うんですけれども。
うんうん。 はい。 うんうん。 うーん。 うん。 うーん。
うん。
そうなんですよね。なんか、うん。自分に、なんかもったいないな。なんか、せっかくなんか頑張って、あねあれのために貯めようとかをね、こう思ってるのに。なんか自分にご褒美もあげたいのに。
うん。 うん。 うんうんうん。
なかなか、その、なんか旅行とか、そういった、なんだろう。達成旅行みたいな、そういったものもなんか、なんだろう。ケチケチしちゃって、もう安激安旅行みたいになっちゃうんですよね。
ふん。 うん。 それってあれですか。あの、お金をあのプールしているところっていうのは、1つの口座ですか？
うんうん。 いえ、もう色んなところに、あの、分けて置いてますね。
うーん。じゃ、あの、何でしょう。その一生懸命旅行旅行行くにして、その貯めるお金っていうのは、ま、別にほんとにもう0から、通帳が0の時に、0のところから貯めていかれるのか、それともあるところにプラスして貯めていかれるのか、どっちですか？
うん。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 ああ、あるところに、プラスしてやっていってますね。
あ、ならば、なんか、それだったらすごく増えるじゃないですか。ま、プラスしていくんで。で、減っていったら、またちょっと、え、こんだけに減ったっていうのがあるとは思うんで。ま、違うところに置いておく。その、これは旅費としてたと思って。
うん。 うんうん。 はい。 はい。 うーん。 はい。
そこの旅行代として、旅費として別に貯めておくっていうのはどうですか？
うんうん。 あ、別のところに貯めるっていうことなんですね。じゃあ、これは使ってもいいんだよみたいなやつですかね。
はい。 そうですそうです。はいはい。
ああ。あ、それは、うん。うんうん。
なんかそうすると、あの、なんだろう、これは使ってもいいから、これだけは使えるからっていうので、ま、他のには手をつけないつけないっていう風な意識
うん。
うん、が、芽生えたりとかするんじゃないかなとは思ったりはするんですけども。うん。
うーん。 ああ、なるほどですね。なんか、あんまり、なんか口座のこととか、あんまりこう考えたことなかったですね。
はい。 うーん、ま、あとはね、その、ぜん口座に入れなくても自分でね、あの封筒か何かに、うん、 して、あのここに貯めておくとか、ま、こういうものが欲しいから、その金額だけ貯めるとか。でもこれは使え使うよという。
うんうん。 ああ。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。 うん。
うん、気持ちで言ったならば、そんなにも、もったいないもったいないかもしれないですけれども、うーん、なんだろう、その錯覚として、ね、いっぱいあるところからこう溜まっていくと、な増えるじゃないですか。で、それが減るって目に見えると、え、まだる、かいにくいっていう部分はあるとは思うんですけれども
はい。 うーん。 うんうん。 うん。はい。 はい。 うーん。
うん。
ね、なんなんでしょうね。なんかもう言語化できない、この変なモヤモヤした気持ちなんですよね。
うーん。めでもあると思います。誰でも。ふん。何だろ、減っていくのでだし、不安になるしうーん、でも、そのね、あの、せえ節約していかれるよこうで、満足されるなであれば、で、それでも なんですけれども。
うんうん。 うん。 うん。 ああ、うん、うん。 ああ、なるほど。
うん。
お、それを楽しめていたら別にもうそれでいいんじゃないかっていうことですね。
そうですね。うん。逆に、その、あの、予算内っていうか、その予算内以上に、あの、安く行けたって思うなれば、それはそれで楽しいかもしれないですよね。
ああ。うん。 うんうん。 うん。 うん。 ああ、なんかちょっと数字がね、減らない減らないのにこう楽しめたっていう達成感もあるかもしれないですね。
うん。 そうですね、うーん。
いや、なんか今日は新たな視点をなんか得られたような気がします。うん。今日聞いてくださって、今日は本当にありがとうございた。
あ、いえいえ、はい。<chuckles> あ、いえ、こちらこそありがとうございました。